Ah, sim você falou, não deixou totalmente no escuro, falou: "Sábado eu tenho tempo, até sábado, por favor".
Isso. Aí quando foi ontem um pouco menos, né, mas ainda ligou ontem e falou também: "Olha, sua avó quer falar, não sei o quê tá-tá-tá", e eu falei: "Olha, estou muito cansada, como eu disse", no sábado, isso também à noite, e mais nada, e obrigada um coração. E a minha mãe, que está na Espanha, ela é usada muito aí pela minha madrinha, que é muito manipuladora, para saber, né, se eu não estou atendendo ela, a minha madrinha, e se eu estou atendendo a minha mãe, então agora eu também não posso atender a minha mãe. <chuckles>
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. <laughs> Agora não pode atender ninguém. E como é que está sendo para você colocar esses limites? Você falou que está sendo bem difícil, mas você acha que vai te levar para um lugar assim de mais calma?
Ninguém a